Donc par exemple, ce qu'elles vont faire, si c'est un poste à responsabilité qui justifie, heu, 5-6, heu, même 10 entretiens, ils vont faire passer des entretiens à 10 personnes, ils vont aller jusqu'à la dernière étape. Donc c'est-à-dire que vraiment mais, pendant 10 entretiens on leur fait miroiter le fait que, potentiellement, ils vont être embauchés derrière. Sauf qu'en fait, depuis le début il y a quelqu'un dans l'entreprise qui attend de prendre ce poste là, qui a déjà été choisie et c'est juste une pure contrainte légale, pour eux, de faire passer ces entretiens. Donc ils vont faire passer les entretiens, heu, à, heu, 4-5 candidats comme ça sur des dizaines d'entretiens, heu, avec des bah, ces q ces ces personnes-là. C'est des humains et ils ont ils ont envie, ils ont sûrement pris des jours off et cetera, pour, heu, pour se rendre à l'entretien. Mais depuis le début ils avaient aucune chance que ce soit pour eux parce qu'en interne, il y a déjà quelqu'un qui a été pris. Donc voilà, ce que, en fait, heu
Mmh. Ouais. Mouais. Mmh. Ouais. Ouais. Oui. Mouais. Mmh. Ouais. Ouais, je vois, je vois, je vois ce que tu peux dire, heu, c'est vrai que c'est pas
Voilà. Mon message, heu, voilà c'est ça. C'est que, tu ne sais jamais, heu, ce qu'il y a derrière. Il faut vraiment pas le prendre pro per heu, personnellement. Le marché de l'emploi, c'est quelque chose de très très très particulier.
Oui, oui. Ouais. Ouais bah surtout, heu, j'ai l'impression en ce moment c'est c'est d'autant plus, c'est d'autant plus compliqué. Mais c'est vrai que, enfin j'ai j'ai cette tendance à, quand il y a un échec, en fait, à à un peu remettre en question, heu, l'intégralité de ma personne, tu vois? Hem
C'est compliqué en effet, ouais. Ouais, non mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, tu es humaine, heu, tu as des tu as des sentiments, c'est et c'est tout à fait normal. Quand tu t'impliques, heu, dans un projet que, où tu as donné toi, tu as donné ta personne et cetera et puis, en plus, si tu as de l'espoir tu vois? Heu, c'est c'est normal d'être déçue et je comprends tout à fait. Juste que, c'était juste une petite parenthèse sur le marché de l'emploi. Vraiment ne te remet pas trop en question, heu, après il y a toujours des choses à apprendre hein de parce que personne n'est parfait, heu, je veux dire tu n'as sûrement pas fait que des entretiens parfaits du début à la fin. Voilà c'est voilà c'est tu es humaine encore une fois, ça arrive. Heu, donc t'inquiète pas, t'inquiète pas là-dessus ça va aller. Heu, mais est-ce que tu peux peut-être me parler d'un autre échec? Peut-être quelque chose, heu, d'un petit peu plus personnel ou? Je sais pas qui, en tout cas qui ne relève pas de la sphère professionnelle?
Mmh. Ouais. Mouais. Oui, oui, oui, non bien sûr. Oui, non ça c'est sûr. <chuckles> Ouais, ouais. Mmh, ouais.